É enjoativo, é é doce, assim forte, mas eu passo, eu falo: "Ai, gente eu não vou jogar fora o creme, ninguém vai gostar." Aí, às vezes, eu passo. É, eu passo no pé, passo no cotovelo, assim, mas eu não sinto tanto, mas meu amigo sempre, às vezes, ele está na sala, ele me manda mensagem: "Você está usando creme de bolo, né?". <laughs>
<laughs> Ah é, ou passar no pé. <laughs> Ele sente. <laughs> Ai, ai, ai, ai.
Ai, esse eu adoro. Aí, eu passo um creme, gosto de fazer minha skincare, né, eu passo passo 2 cremes no rosto, antes de dormir, sempre é um ácido e um hidratante, então tem isso
Aham. Olha, que legal. Olha você passa um ácido e o hidratante. Aham. É nessa é nessa é nessa ordem que funciona, então?
Um hidratante, é. Eu tenho eu tenho Uhum. É é é, eu acho que é o hidratante primeiro, eu preciso olhar a minha eu tenho eu tenho uma eu tenho uma planilha, viu, eu tenho uma planilha de eh, eu tenho uma planilha de, dos cremes porque, são 3 cremes que eu estou usando agora, cada um um diferente do outro, que não podem ser usados juntos. Então, tem que ser 1 por noite, aí eu fiz lá: segunda esse, terça esse, quarta esse, depois volto pro outro e tal. É, mas pelo que eu sei tá, da ordem, a ordem ela ela vai mais da questão da consistência do creme, por exemplo, se é gel, se é creme, enfim, do que realmente do produto.
Ah, ah, tá, é, é então. Olha. <laughs> Uhum. Hum. Que legal, que legal. É, eu acho bacana. Uhum.